อ๋อ <laughs>
แล้วก็เลยแบบ เฮ้ย มันก็จะอยู่คอนโดไม่ได้แล้วใช่ ไหม คือคอนโดมันไม่ให้เลี้ยงไง ใช่ คือจริง ๆ เราก็ค่อนข้างจะแอบอยู่ประมาณ 2 เดือนนะ ที่มันแบบรอซื้อบ้านอะ
ทาสแมว อา ถูกต้องคอนโดห้าม ไม่เลยส่วนใหญ่ค่ะ ใช่ค่ะ อืม แล้วเลี้ยงไว้กี่ตัวคะ?
รอ ตอนนั้นมีสองตัวไง
อืม อย่างเงี้ยไปแล้ว ภาระจำยอม <chuckles>
เสร็จแล้วก็แบบ อืม ใช่ ก็เลยแบบ แต่ว่าเราก็ต้องเลือกที่เราเดินทางสะดวก มันก็ต้องดูปัจจัยอื่น คือแบบโอเคเอาแมวมาแล้ว แล้วตอนแรกอะเราจะยังบอกว่า ยังไม่เอานะเอาไว้ก่อนเอาแมว แต่เหมือนแบบคือเขาอะต้องการให้แมวที่เขาอยู่อะ เออ มัน มันออกจากบ้านเขาเหมือนกัน อะไรอย่างเงี้ย เขาก็เลยประมาณว่า เอาไปเลยได้ไหม เอาไปเลยได้ไหม อะไรเงี้ย คือมันก็เต็ม ใช่ มันก็เต็มศูนย์เลี้ยงแล้วอะคุณพี่ พอเราพูดว่าเราสนใจอยากได้น้องมาเลี้ยง อะไรเงี้ย เขาก็แบบเอาไปเลย เอาไปเลย อะไรอย่างงี้
ใช่ค่ะ อืม อืม <chuckles> ค่ะ อือ ๆ ๆ ๆ เขายัดเยียดให้เราเหรอ? เออ <giggles> อะ ๆ ๆ นั่นไง นั่นไง <giggles> ก็เลย
เราก็เลยต้องแบบเอาน้องมาก่อน แล้ว แต่ระหว่างที่เอาน้องมา ก็ต้อง คือเอาแมวมาเราก็ต้องดูแมว แต่ว่าก็ต้องดูบ้านไปพร้อมกัน มันก็จะแบบวุ่นวาย มาก
อืม ค่ะ อ้อ ใช่ อืม แล้ว
แต่ว่าคือเรา อะ
อืม ๆ แล้วใช้เวลานานไหมคะ?
ก็ สอง เดือนเกือบ 3 เดือนอะค่ะ กว่าจะ
หมายถึงว่า โอ้โฮ เร็วนะ เร็วนะ
กว่า เขาเรียกไรอะ กว่าจะตระเวนหาบ้าน ตอนนั้นคือไม่ได้พัก ไม่ได้ผ่อน
เอาจริง <laughs>
เพราะว่าแบบมันก็ตอนนั้นน่ะ ยังไม่มีรถด้วย แบบขับรถไม่เป็นไง
เออ ค่ะ ค่ะ ก็แสดงว่าเรา
ก็ต้องนั่งแท็กซี่ออกไปหาบ้าน
ไม่พร้อมด้วย อะไรหลาย ๆ อย่างด้วยเหมือนกันเนาะ
ใช่ แต่ว่าแบบจำยอม
แล้วก็ อืม จำเป็นต้อง ต้องตัดสินใจเลย
อืม ก็เลยแบบ แต่ก็ต้อง ต้องตัดสินใจเลย แต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง <chuckles> แบบหลายอย่าง หมายความว่า ก็ต้องมีกำลังพอที่จะดาวน์ มีกำลังพอที่จะผ่อน แล้วก็ เขาเรียกว่าไรนะ แต่ว่าบ้านก็ต้องไม่ถูกเกินไป หมาย หมายความว่า อยู่ในแบบราคา ไม่ใช่ไม่ถูกเกินไป หมายถึงว่า ถูกได้แต่ต้องเป็น เขาเรียกไรนะ เหมาะสม อะไรอย่างเงี้ย แบบดูวัสดุประกอบ ก็ต้องไปดู ใช่ ต้องไปดูบรรยากาศแวดล้อม ไปดูโครงการ ไปดูนิติ ไปพูดคุยกับนิติ อะไรอย่างเงี้ย
เพื่อน้องแมว อืม ๆ ๆ ถูกต้องค่ะ ถูกต้อง มันต้อง ใช่ นั่นน่ะสิคะ ใช่ อือ ค่ะ อา อา ต้องดูบรรยากาศแวดล้อม อืม อืม อืม ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ มันเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเลยล่ะค่ะ ในการหาบ้านสักหลังหนึ่งนะ แล้ว แล้วทีนี้เนี่ย พอคุณแบบตัดสินใจว่า จะซื้อบ้านแน่นอน อย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ อืม
จุดหลักก็คือ เพื่อแมว แล้วก็การเดินทางไปกลับ จะต้องไม่ไกลระหว่างที่ทำงาน
การเดินทาง ใช่